बिल्कुल, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जीवन का मेन मक़सद मुझे ये लगता है कि आप अपने जीवन को एकदम ख़ुलकर व्यतीत करें, हैं ना? जो आपका जीवन है, उसको ख़ुशहाली के साथ भरे हैं ना, तो मुझे लगता है यात्रा करना परिवार के साथ यात्रा करना कहीं न कहीं एक अहम मुझे लगता है भूमिका निभाता है आपकी ख़ुशी के ओर, हैं ना? तो अगर हम ख़ुल के यात्रा सारी चीज़ों की करते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने में, एक नया-नया हमें अनुभव मिलता है, काफ़ी कुछ रोमांचक होता है, हैं ना? तो आज भी मैं बताऊँ तो अ, मुझे मैंने आपको जितनी यात्राओं के बारे में बताया, मुझे ये सारी भली-भाँति याद है। कहीं न कहीं काफ़ी कुछ उनसे सीखने को भी मिलता है, तो सीखने की अगर मैं बात करूँ जैसे मान लीजिए अब हम सम संयुक्त परिवार के साथ अगर हम जा रहे हैं, पूरा संयुक्त परिवार है हमारा, तो उसमें अग कैसे एकता बनाए रखते हैं, है ना? अ, क नई न नई ज़गहों पे कैसे लोग रहते हैं, नई-नई संस्कृतियाँ सीखने मिलती हैं, तो काफ़ी कुछ अच्छा सीखने मिलता है, हाँ जी।
जी। हाँ। जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। हाँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप और देखिए जैसे आपने बोला कि जब हम संयुक्त परिवार के साथ जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं और देखिए एक बड़ा जो मज़ेदार चीज़ होती हैं ना लोग आपसे बातें करते हुए रास्ते भर जाते हैं, वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है यात्रा की, जो सफ़र होता है ना वो बड़ा मज़ेदार होता है और जब भी देखिए हम किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाना, प्रसाद लेना, सबके साथ जाते-जाते और कभी-कभी तो क्या होता है म मैं तो जब गई थी इतने सारे लोग थे ना तो कहीं न कहीं कोई कोई एक बार पीछे छूट रहा था तो फिर हम उसको लेने जा रहे थे। फिर कोई और छूट गया तो, तो ऐसे हमारा इतना जो है टाइम लगा लेकिन जो भी लगा ना मतलब इतना मज़ेदार लगा वहाँ पे। और वहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो शाम के टाइम पे जब हम वापस आ रहे थे तो फिर हम प्रसाद लेने के लिए फिर से एक बार निकले और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिल रही थी, वहाँ पे हमने देखी और बड़ी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे मतलब जो भी यात्रा जहाँ पे हम करते हैं बड़ा मज़ेदार वो ग वो चीज़ होती है।
हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, हाँ जी। जी, जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल, हाँ जी। अ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अ, हाँ, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ, अच्छा, हाँ जी। हुँ, हुँ, जी, जी। हाँ जी, अच्छा। हुँ, हुँ, जी, जी।